Oye, pues, te cuento que hace unos días estaba como que muy reflexiva acerca de de lo que son las fiestas, ¿no?, porque a mí, eh, la verdad es que siempre me ha gustado mucho salir y pasármela bien con mis amistades, inclusive con mi familia. Creo que somos una familia muy fiestera, digamos. Entonces, pues, a veces sí es como que para todo, ah, hacer reuniones, ¿no?, pero no sé si últimamente ha sido como que en ese pasar de los años, pues, no sé si ya la edad, que de repente ya me siento más cansada más rápido, como que lo que antes aguantaba ya ya no lo aguanto y no sé, o sea, incluso me han hecho comentarios, mis propias amistades, que me dicen: "Es que tú antes que salías un montón y ahora ya casi no estás saliendo, no sé, como que no quieres salir". Ahora quiero planes más más tranquilos y y, pues, claro, me encanta salir, pero por otro lado, es que yo digo: "Es que al otro día yo ya amanezco con un cansancio enorme, ya me cuesta recuperarme", y no por tanto por por si tomo o algo así, sino es simplemente hasta el por ejemplo, el el desvelarme, ya me cuesta mucho y y sólo de pensar en desvelarme, que al otro día voy a estar super, eh, sin ánimo, sin energía, ya como que también ahí es un no sé, como que un impedimento, ciertas veces, aunque, por otro lado, digo: "Bueno, tengo que aprovechar", ¿no?, porque, por ejemplo, eh, yo no estoy viviendo en mi país de origen. Entonces, ahorita justamente estoy de visita y es cuando digo: "Es que tengo que aprovechar que estoy aquí, que ten que puedo salir con con mis amistades, con mi familia". Puedo a lo mejor desvelarme un poco, tomar algo, pero hay veces en que digo: "No, porque también necesito como que, eh, descansar, eh, que al otro día amanezca bien". Entonces, eh, no sé si me puedas dar algún consejo, pues, justo para equilibrar entre esa diversión y también en en mi propio bienestar.
Oye, pues antes que nada, la verdad es que esa situación que te está pasando es algo muy normal, y creo que es algo que está como siendo más consciente en esta generación. El hecho de cuidar un poco más su su salud, de de poner su bienestar antes de de la diversión, y te felicito por eso. Pero bueno, vamos a a trabajar un poco sobre tu tema, para para poderte dar un consejo adecuado. Oye, pues como, ¿qué es lo que a ti te preocupa más en sí? El hecho de sentirte cómodo cómoda al otro día, de sentirte con fuerzas, con ganas, o o también es un poco el aspecto de salud de quizás no, no desvelarte. Eh, mm, el hecho de, no sé, quizás tomar un poco de más y que eso te vaya a afectar en un futuro. Cuéntame si tú tienes, pues, una de esas preocupaciones presentes.
Ujú. Sí, justamente creo que es un poquito de todo lo que acabas de mencionar, como el el cómo me voy a sentir al otro día, si me voy a sentir muy desvelada, cansada, que pensando, ¿no? También a lo mejor como en esta vida de adulto de decir: "Ay, bueno, es que al otro día tengo muchas cosas que hacer, y y si no me despierto temprano ya no las voy a hacer y luego entre semana por trabajo y demás, ya no las puedo hacer". Eso me pasa mucho. Luego también es como justo, ¿no? El el de decir: "Bueno, es que yo quiero seguirme cuidando". En general, me gusta mucho, por ejemplo, entre semana soy la persona que a lo mejor, eh, va a hacer deporte, que se va al gimnasio, que, eh, nado, me meto a alguna clase de como yoga, meditación, algo así. Pero como me gusta estar en en en como en contacto con el deporte, y pues eso también hace que el fin de semana, cuando llega, que digo: "No, es que, pues, no quiero estar como justamente tomando tanto o cosas así", ¿no? Que porque a veces pasa que, pues, es, eh, a lo mejor uno ya está ahí con con las amistades, o con la familia y de repente como que empiezas, ¿no? Que al a tomar y después digo: "Chin, es que ya tomé más de lo que de lo que quería", ¿no? Y, y sé que me puedo controlar muy bien. No es es no es un problema como tal, sino simplemente a veces por estar ahí platicando y demás, pues en lugar a lo mejor tomar a un agua, o algo así, es como, bueno: "Está bien, también tomo algo", ¿no? Y al otro día es cuando digo: "Ay, no, es que no tendría que haber tomado eso", porque no era lo que realmente yo quería.
Ujú. Okey. Ujú. Okey. Okey, okey. Sí, entiendo que pues tienes una, mm unas actividades, pues que te demandan mucha energía, mucha concentración, y que todo esto hace que seas más consciente a la hora de decidir, de salir a tomar o no, ya sea con tus amigos o tus familiares. Oye, y por ejemplo, pues cuando llegas a aceptar un poco, quizás presionada o que realmente tienes el eh, las ganas de ir, eh, ¿te mm, te ataca ese sentimiento de de culpabilidad?, de decir: "Quizás debería estar en mi casa, quizás debería estar durmiendo". Em, o bueno, ¿ya te dejas llevar?
Pues sí, me a veces, eh, hay momentos en los que digo: "Ay, tengo muchas ganas de ir", pero justo ese tipo de pensamientos, como que quitan un poco las ganas y hay otras veces en que, pues sí, digo: "No, a ver, eh, hay que divertirse también", ¿no?, se trata también un poco de de que, pues, decides de salir, no precisamente tiene que ser como para tomar, pero pues para pasar un rato agradable, a lo mejor bailar, salir a a disfrutar, a platicar con con mis amistades, eh eh o con mi pareja, ¿no?, también o o con mi familia, y y pues sí, es como que trato mucho de de -de sí salir, pero hay veces en que de verdad, como que sí me gana esta pues no digo apatía, pero sí estos pensamientos de decir al otro ¿qué va a pasar al otro día, ¿no?, entonces como que voy a estar desvelada, y eso me quita mucho como que, eh, el ánimo de, okey, sí, vamos a salir.
Ujú. Ujú. Okey, oye, ¿y desde cuándo te está pasando esto? ¿Es algo que ha sido como desde siempre te has tenido ese sentimiento de de quizás cuidarte más? ¿Has has ha sido algo que has aprendido con el tiempo, eh, o quizás es el resultado de todas las actividades que que llevas y que sabes que te demandan mucha energía?
Pues, yo creo que sí es el resultado ahorita, como que de las actividades en general. Siempre me ha gustado hacer deporte y antes no me pasaba tanto esto de que si yo saliera, eh, pues, pensar no en este tipo de cosas, de cómo me voy a sentir al otro día. Realmente creo que no, no me ha pasado o no me pasaba anteriormente, así yo podía salir y después durante la semana, eh, o al siguiente día prácticamente, también hacer mis actividades, mi deporte, que también me ayuda mucho y es justo también algo que sigo haciendo, que trato de si salgo, bueno, al otro día, eh, aun así, para compensar también como que salí o si no sé, tomé algo que que no no suelo tomar o algo así, pues, bueno, hago deporte, pero sí me cuesta más trabajo. No sé si también ya sea como que, pues, la edad o o que también, pues, ya pasé como esta etapa, digamos, ¿no? de de si estar saliendo muchas veces y que ya es se vuelve un poco monótono y que, pues, ya no no me gusta tanto, o a lo mejor que evito ya lugares como muy concurridos que, pues, antes era muy normal, ¿no? Ahora es, me gusta si salgo, pues, a lo mejor ir a algún lugar más tranquilo donde se pueda platicar más, que no precisamente esté como que el el ruido muchísimo ruido de fondo, eh, o o lugares como muy tranquilos.
Ujú. Ujú. Okey. Okey, okey entiendo completamente. Oye, y por ejemplo, pues, ¿qué pasa cuando sí llegas, am, a salir? Eh, te ¿cómo lo haces? Pues, para recuperar esta energía, eh, dices que tratas de remendar un poco el hecho de de que si tomaste algo, ¿no? Entonces, como que por ahí te fuerzas a hacer más ejercicio, aumentar un poco tu carga de trabajo, pero en sí, ¿que, mm, tienes encuentras dificultades tú para descansar al otro día para recuperar esta energía?
Sí, definitivamente me pasa que, aunque, por ejemplo, solo sea por salir, que no haya tomado nada durante la noche, ¿no? Digamos, pero ya solo esa salida de de desvelarme al otro día sí me siento muy cansada, siento que ya no rindo igual y que, pues, claro, como me desvelo, me despierto tarde, entonces ya como que se cambia, digamos, un poco la rutina de mi día que que ya no despierto tan temprano y ya pienso como: "Bueno, lo que tenía planeado para hoy durante mi mañana ya no lo puedo hacer, porque, pues, ya no tengo el tiempo", ¿no? Eso es lo que sí siento que me pasa mucho y que también es algo que a veces me desmotiva, pues, como para salir.
Ujú. Ujú. Okey. Oye, pues, mira a mí me gustaría recomendarte primero que nada, después de de haberte escuchado me parece que eres una persona, pues, con mucha vida social, con amigos, con familia y que de cierta forma, pues, disfruta pasar estos momentos con con esas personas. No es algo que te desagrade ni mucho menos, pero que sí eres consciente de lo que implica el salir con ellos, especialmente, pues, en entornos de fiesta, eh, en la noche, todo ese tipo de cosas que, pues, que te van a dar como resultado que que te sientas cansada al otro día, que tengas que quizás, eh, dejar de lado las cosas que ya tenías planeadas, porque no tienes la energía suficiente para para hacerles frente. Entonces, mira, ah, yo te podría recomendar que le dieras un giro a estas actividades, que no dejases de de ver a tus amigos, ni a tus familiares, eh, pero que sí, quizás los trasladaras, pues, a un horario un poco más, más temprano. No te voy a decir que lo hagas en la mañana, pero sí como priorizar, eh, las fiestas, quizás las famosas tardeadas, ¿no? Que son fiestas que inician temprano, bueno, por la tarde, después del mediodía y que terminan antes de que caiga la noche, ¿no? Con este tipo de de eventos, pues, suelen ser de baile, de música, de diversas actividades y tiene la ventaja de que bueno, si llegas a tomar un poquito o a bailar de más, eh, pues, tienes el tiempo suficiente para para recuperarte, ¿no? Obviamente tendrías que quizás, pues, invitar a tus amigos o comentarles acerca de esos lugares, pues, para que también estén convencidos de de querer ir, te acompañen y que sigas pasando estos momentos, ¿no? Ya sea con tus amigos o tus familiares y bueno que sigas también con esas actividades físicas que que tienes durante el día, como todo todos estos ejercicios que haces, porque la verdad es que eso eso te ayuda muchísimo a mantener tu tu estado físico, mental y sobre todo sentirte bien contigo misma que escuchándote me parece que la verdad eres una persona que que le da, le presta mucha atención al cuidado personal. Y bueno, sería básicamente eso, ¿qué te parece?
Sí. Claro. Ujú. Oye, pues, suena superbién, la verdad me llama mucho la atención justo de estos lugares que dices, ¿no? Que, pues, ahora ya se han vuelto más comunes, ¿no? El que a lo mejor son más como tardeadas o que incluso también ya hay como lugares de de cafeterías, ¿no? Que no te venden, eh, como por ejemplo, alcohol, sino ya son más cafés, son más tempranos y así para que, pues, uno se pueda ir a dormir, eh, más temprano, así que yo creo que sería una muy buena idea y sobre todo, pues también, eh, animarme a probar con mis amistades, eh, con mi pareja o o inclusive hasta con la familia, ¿por qué no? Para que, pues, juntos podamos hacer ese tipo de actividades y que también, pues, al otro día no nos pese o en general a mí, al menos el el estar como desvelándome y que no afecte en mis actividades, así que, pues, muchísimas gracias por tus consejos, los voy a tomar en cuenta. Te lo agradezco mucho.
Ujú. Claro. Claro. No tienes nada que agradecer y ojalá te des la oportunidad de probar esto.